Musta? Magandang gabi.
Hello! Ay magandang gabi, ah, okey naman 'yung gabi ko ngayon. Buti nga gabi na kasi ang init ng panahon eh, pagod sa trabaho tapos ang init pa ng panahon, grabe. Kamusta ba 'yung sa'yo?
Ay oo sinabi mo. Totoo, totoo. Ako naman, um, halos kagigising ko lang, nakapag ano na rin nakapag eh ano yun, hapunan 'tsaka nakapagpahinga na rin. Ikaw ba nakapaghapunan ka na ba?
Hmm. Ayos, ay anong oo pero anong hapunan mo ba?
Ah kumain lang kami sa ano sa sa labas, parang tuhog-tuhog lang gano'n. Ayan, oo. <laughs>
Ay okey, sarap niyan ah. Ako naman ano, tinola 'yung kinain ko kanina. Eh bitin bitin ako sa manok kaya nagprito na rin ako ng hotdog. <laughs> Sinabay ko na.
Uy sarap niyan. <laughs> Oo.
Para sulit talaga, oo.
Ang sarap din ng tinola ah. Sino nagluto niyan, sino?
Ako.
Oh ang gali nagluluto ka rin? Hmm, okey ah.
Niluluto ko, oo. Ano ginagawa ko nanonood lang ako sa YouTube ng guide para ano, kumbaga ano na rin sa'kin to eh, ah, training na rin sa 'kin para sa disiplina ko, pagsunod sa instructions, 'tsaka siyempre adult adulting, adult life gano'n. Tapos nakaka-enjoy dito 'pag nagluluto ka 'yung soundtrip din siyempre.
Oo. Hmm. Ah, oo sabagay, saba Ay oo, lalo na pag-ano
Sa tamang sound trip 'no.
sasabayan mo ng soundtrip na ano 'yan, 'yung mapapasayaw ka. <laughs> Ganun.
Oo 'yung tipong kada kada ano mo ng kada mix mo ng sianse mo, o kung ano man gamit mo 'no may kembot pang kasama. <laughs> Gumigiling-giling ka. Uy!
Ah oo, totoo, totoo, ah Nakaka-enjoy din talaga mag-ano 'no, ma makinig ng mga music habang may ginagawa.
0o. Oo, gusto ko nga itanong tuloy sa'yo, ano bang paborito mong kanta, 'tsaka may memory o ala-ala ka bang kaakibat de di ano dito?